بالضبط كده، ده صحيح. آآ، أو بقى مثلًا يعني بابقى برا أو كده فاحس إن أنا مش مبسوطة متضايقة فاجيب لنفسي حاجة باحبها مثلًا أجيب لنفسي شوكولاتة، بسكوت، شيبسي، أي حاجة كده حاجات من اللي أنا يعني باحب آكلها. وباتسلى فيها وخلاص باحس إن أنا كده عملت فريش بقى من أول وجديد أو باركن كل حاجة على جنب، وباشوف مثلًا بقى فيديو، أقعد كده أكلم صحابي، أكلم أهلي كده يعني. وأحيانًا تانية باستنى واتحمّل الأسبوع كله لحد الweekend والweekend كله بقى بابقى نايمة وقاعدة باشوف أك مسلسلات، أفلام، أعمل أكل خفيف واجيب أكل من برا جاهز، أي حاجة يعني بس إيه أفصل بقى.
إمم. فهمتِك. بتحاولي إنِّك آه بتحاولي إنِّك تتحمّلي الأسبوع مثلًا لغاية الweekend فتفصلي ويعني إيه ت ت يعني تطلّعي الطاقة السلبية بقى في في الهوايات أو الحاجات اللي أنتِ بتحبي تعمليها. طيب آآ، خلّيني اقول لِك بقى أنتِ كل اللي حكيتيه لي ده طبعًا آآ، اللي هو أنتِ بتقولي لي أنتِ مسافرة بتكوّني صداقات جديدة من ثقافات مختلفة بتدرسي آآ، في جامعة برا بت بتشتغلي. طب كل ده مثلًا حياة مؤقتة بالنسبة لِك لإن أنتِ مثلًا دي لسه فترة دراسة وأنتِ برا بلدِك، أنتِ بس هناك لغل ل لغَرَض الدراسة زي ما بتقولي أنتَ رُحتِ علشان تدرسي في الجامعة دي. طيب ما بتفكّريش مثلًا لما تخلّصي الموضوع ده، أو ي قدام بقى بعد ما تخلّصي الجامعة، هل حياتِك دي كلها ت يعني لما تتغيّر منِّك وتسيبي أصدقائِك وتسيبي الجامعة وكل ده، هل ده شايفة إن هو هيأثّر على على على الروتين بتاعِك أو على الحياة بتاعتِك و وي والمعنى اللي هو أنتِ بتقولي كل ده كل شيء في حياتِك تقريبًا، شايفة إن ده هيأثّر عليها؟ وهتتعاملي إزاي معاها في وقتها؟
بالضبط. إمم. إمم. <tsk> بُصّ أنا هاقول لك على حاجة، هي دي مش هتكون أول مرة، لإن أنا أصلًا كنت يعني مُقيمة في بلد تانية، قبل ما انتقل للبلد دي وخلصت هناك الثانوي، وبعد ما خلصت الثانوي طبعًا الصُحبة اتفرّقت وكل واحد راح شاف حياته. آه.
إيه ده! يعني كمان كمان الثانوي كان في في بلد تالتة غير ال غير دي غير الأصلي وغير الدولة دي، أنتِ متعوّدة بقى على كده.
آآ، غير يعني آه، بالضبط كده. آه، فبعد ما إيه؟
متعوّدة بقى على كده، على طول متعوّدة على التنقُّل يعني.